آآ، بصراحة آه، يعني أنا ممكن أقعُد أقول مثلًا لواحدة آآ، ليه بس دي فُلانه بتتكلّم عليكِ حلوة جدًا وبتقول إن هي بتحبِّك ومش عارف إيه، باقعُد كده أعمل عليهم أفلامانات عشان أحافظ على علاقتهم يعني بصراحة. <chuckles>
جميل جدًا. بصراحة يعني آآ، يعني لأ، لأ، بجد يعني أنا مبهور جدًا بحكمتِك في التصرُّف مع الناس، وحكمتِك في إنِّك بجد تواسي الناس، يعني في ناس ممكن تقول لِك أو إن فعلًا الكلمة ممكن تتنسي، لكن إحساس إن في حد ممكن يسمعِك وقت أزمة ده عُمره ما يتنسي.
شكرًا. بالضبط. أكيد طبعًا. شكرًا ليك، أنا كمان اتبسطت جدًا.
أكيد، عمومًا أن أنا أنا برضه اللي انبسطت جدًا إن أنا اتكلّمت معاكِ، وأتمنى يكون لينا يعني لقاء تاني قريّب، شكرًا جدًا.
عفوًا.